Ben, yaklaşık 15 yıldır bu beslenme, eee, hâl yani, beslenme durumlarıyla çok ilgileniyorum. Çünkü öncesinde oldukça zayıftım ve, eee, hiç kilo problemim yoktu. Daha sonra, işte, hani, masa başı çalışma, yaşın ilerlemesiyle birlikte, eee, bu kilo problemi yaşamaya başladım. Dolayısıyla, işte, yılın belli dönemleri diyetle, eee, belli dönemleri de o diyeti, eee, bozarak geçiriyorum. Eee, bu arada, işte, hani, emm, bazen açken, eee, yemiyorum ya da tokken, eee, tok olduğum hâlde aralıksız bir şekilde bir şeyler yiyorum. Bunu nasıl dengeleyebilirim? Bununla ilgili, eee, bana yardım eder misin?
Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Anladım. Yani, eee, peki ilk başta şeyi de sormak istiyorum; peki, bu vücudunun açlık ve tokluk, böyle, eee, durumlarına aslında dikkat etmek istediğini anladım. Eee, yani, ilk başta, şey, gerçekten merak ediyorum. Peki, yani, bu durumda açlık ve tokluk olduğunda gerçekten yeterli böyle sağlıklı besinleri alıyor musun? Eee, yoksa, böyle, keyfi mi hareket edip böyle, "Canım bunu istedi, işte, bunu yiyeyim." mi diyorsun? Yani, dengeli bir beslenme, eee, sağlıyor musun ilk başta onu merak ediyorum.
Aynen. I hı. Anladım. Eee, aslında, ııı, genel olarak dengeli beslenmeye, eee, çalışıyorum. Eee, fakat, eee, tabii bunu çok, uuu, aştığım bazen mesela yemek yerine, böyle, tatlı bir şeyler yediğim, ondan sonra ya da kafama estiği gibi, böyle, eee, -daha çok tatlı seviyorum çünkü eee, o tarz şeyler yediğim zamanlar oluyor, ııı, ama genel olarak, eee, böyle daha, eee, sağlıklı şeylere yönlenmeye çalışıyorum.
Hı hı. Hı hı. Yani, açıkçası, ııı, aslında bu durum da çok iyi. Hani, vücudunun böyle açlık ve tokluk, eee, seviyelerini belirleyip de, eee, sağlıklı beslenmen çok güzel. Eee, yani, peki, bu şekilde de böyle egzersiz yaparak da, böyle, eee, vücuduna, böyle, daha da fazla düzenli dikkat ediyor musun? Hani, dedin ya, "Yaş ilerledikçe de kilo almaya da başladım." diye. Yani, görüntünden mi rahatsız oluyorsun yoksa, eee, hani, böyle, "Kendimi bıraktım, artık kilo almaya başladım." Bu durumdan, eee, çok mu rahatsız oluyorsun? Yani, biraz, böyle, hayatında hareket de var mı onu da merak ettim.
Eve Evet. Anladım. Eee, aslında sporla aram hiç iyi değil. Yani, hiç sevmiyorum, eee, hareket yapmayı. Eee, hatta yürümeyi bile sevmiyorum. Eee, fakat, eee, <chuckles> bu, işte, hem sağlık açısından hem de, işte, o diyete girdiğim zamanlarda, eee, işte, spor, uuu, salonlarına da gittiğim oldu. Kendim yürüyüş yaptığım da oldu. Ya da evde, eee, Leslie var, eee, YouTube'da. Eee, onu açıp onu da yaptığım oldu. Eee, ama şu an yani, düzenli böyle, hani, "Ben, spor yapmazsam hayatımı sürdüremem." gibi bir, eee, bakış açısında değilim, ki öyle olmayı çok isterdim. Eee, benim ama yemeyle ilgili, yani, o sporu sokabilsem tabii ki çok iyi olacak. Zayıflamama, eee, muhakkak etkisi olacak ama, hani, her zaman da diyette olmadığım için, eee, zayıflama açısından değil ama sağlık açısından özellikle, hani, eee, ileride yaşlandığım zaman daha, eee, sağlıklı bir yaşlı olabilmem açısından, eee, çok faydalı. Aslında bunu da son zamanlarda düşünüyorum, hani, eee, ne katabilirim? Bir, eee, spora başlasam, hani, benim de çok böyle, eee, yapmaktan, eee, nefret ettiğim bir şey değil de, eee, en azından, "Tamam, gideyim, hani, bir şekilde de yapıyorum." dediğim bir, eee, şey bulup onu, uuu, devam ettirmeyi çok istiyorum ben. Eee, ama onun dışında da, hani, yemek kısmına dönersek, eee, ben mesela
Anladım. Evet. Anladım. Hı hı. Evet. Tabii. Evet.
Iıı, gün içinde, işte, zaten sabahları, hani, kahveyle başlıyorum güne, ııı, ve geç bir kahvaltı yapıyorum, yani, öğle saatlerinde oluyor, ııı, kahvaltım. Iıı, tamam, günü çok güzel geçiriyorum. Ondan sonra, ııı, işte, gayet, hani, yemem gerektiği gibi sağlıklı besinler alıyorum. Sonra, işte, akşam yemeği falan onlar da bittikten sonra, işte, herkes, ııı, çekiliyor, ııı, ve ben yalnız kalıyorum. Yalnız kaldığımda sanki o anda benim bir, ııı, şey gibi, ııı, keyif alma anımmış ve keyfi yemekten alacakmışım gibi, ııı, şey yapıyorum, yani, böyle bir, ııı, dizi, film bir şey açıp ondan sonra, ııı, yanıma da, işte, sevdiğim şeylerden ne varsa evde -hatta belki o gün gündüz, ııı, plan yapıp bir şey almış da olabilirim ııı, onu, ııı, alıp, ııı, onu yiyorum ve dolayısıyla aslında normal öğünlerim, hani, sağlıklı olsa bile, ııı, bu tür şeyler yaptığım için, işte, hem sağlıksız, ııı, besinlere yönelmiş oluyorum hem de kilo almama sebep oluyor bu durum.
Hı hı. Anladım. Olabilir. Tamam. Anladım. Yani, aslında bu durumda, hani, birazcık da aslında kendine de, hani, böyle vakit ayırma tarzında olduğu için, yani, bu durumu aslında yaşaman da çok normal. Ama, ııı, peki, yani, şeyi de merak ediyorum. Peki, bu durumu böyle sıklıkla yapıyor musun? Iıı, yani, yoksa arada mı yapıyorsun? Yani, böyle, hani, böyle, sana vakit kaldığı zamanlarda yapıyorum, dedin ama, yani, bunu ne kadar sıklıkta yapıyorsun? Hani, böyle çok yapıyorsan tabii ki, iii, aslında sağlıklı değil. Iıı, yani, bunun için de başka şeyler de önerebilirim ama ş ilk başta şeyi merak ettim. Ne kadar sıklıkta, ııı, bu şekilde yapıyorsun?
Evet. Anladım. Aynen. Eee, benim, eee, şöyle, bir sıklığı oluyor mesela, hani, işte, o diyet ya da daha sağlıklı beslenmeye odaklandığım zamanlarda, yani, mümkün değil, hani, yanımda eee, gözümün önünden, hani, en sevdiğim şeyler geçse şöyle bir, eee, tadına bile bakmam. Ama, eee, tamam bu dönem gayet güzel geçiyor. Eee, daha sonra, hani, daha, böyle, eee, serbest beslenmeye başladığım zamanlarda, eee, bunu yapıyorum ve bu o zaman, eee, tabii çok abartarak yapıyorum hem de, yani, sıklıklayı bırak bayağı bir abartarak, eee, yapmaya başlıyorum. Zaten sonrasında kilolar gelmeye başlıyor.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Yani, aslında olabilir ya. Yani, çünkü, hani, düzenli bir beslendiğin bir aralık var. Eee, arada aslında, böyle kendini, hani, çok fazla olmadan ödüllendirebilirsin. Çünkü, hani, böyle, gerçekten de zayıflamak için gittiğimiz zaman bile, eee, yani, herkes genellikle diyetisyenler de arada kaçamak günlerini gerçekten veriyorlar. Eee, yani, bu şekilde düşünürsen belki kendini daha iyi hissedersin, eee, ama yine de dediğim gibi gerçekten, hani, böyle, sağlıksız olacağını da düşünüyorsun ve kendini iyi hissetmiyorsun. Eee, o sebeple aslında belirli bir gün yapsan, hani, o gün yediklerin tatlı olur, abur cubur olur ya da, yani, belki kaçamak yapıp asitli alkol ürünleri alıyorsan. Eee, yani, onları bir günde toplaman belki sana daha iyi hissettirecek. Eee, belki de sana katılmak ister, eee, evdekiler. Eee, belki daha keyifli hâle getireceksin ya da, böyle, dışarıda arkadaşlarınla kaçamak yapacaksın, daha keyifli olacak. Eee, yani, bu şekilde yapmayı düşünür müsün?
Evet. Evet. Aynen. Evet. Haklısın. Anladım. Eee, aslında olabilir gerçekten. Çünkü bende şöyle bir şey var; ya hep ya hiç. Az önce söyledim ya hani, diyet yaptığım dönemlerde asla, hani, bir tadına bile bakmam kesinlikle diye. Hatta ben hatırlıyorum, ııı, oğlum küçükken, işte, ona makarna falan haşladığım zamanlarda, eee, makarna, hani, pişmiş mi diye, eee, 1 tane alıp o makarnanın tadına bile bakmazdım diyet, ııı, yapıyorsam eğer. Hani, o kadar, ııı, sıkı yapıp Eee, ama diğer taraftan da eğer, hani, yiyorsam da, eee, diyelim ki bir, eee, dondurma aldım. Hani, o dondurmanın böyle, eee, dibini görünceye kadar yerim. Yani, ö çok dengesiz bir hâldeyim bu konuda. Iıı, ama dediğin gibi, ııı, dolayısıyla, hani, bunu 1 güne toplarsam, yani, 1 günde yaparsam eğer, eee, benim için de, hani, eee, hem böyle canımın istediği şeyleri, eee, çok uzun süreli tüketmemiş olurum hem de, ııı, hani, istediğim kadar belki o gün yiyip daha sonra tekrar, eee, eski düzenime devam edebilirim.
Hı hı. Evet. Anladım. <chuckles> Evet. Yani, evet, gerçekten bir günü böyle, ııı kendine ayırıp serbest gün yapabilirsin. Yani, o günde de, yani, bir dondurma yersin, eee, ya da böyle istediğin farklı şeyleri, tatlıları da yersin. Yani, aslında şunu da yapabilirsin diye düşünüyorum. Evet belki, eee, düzenli olarak böyle bir, emm, yürüyüş falan yapmıyorsun ama sanki ufaktan başlasan belki, hani, "İleriki yaşlarda da nasıl olacağım?" diye düşünüyorsun çünkü. Eee, yani, ufaktan, böyle temiz havada böyle yürüyüş yaparak, eee, egzersizlere de başlasan sanki daha iyi de hissedersin diye düşünüyorum. Ya, en azından, hani, 1 saat diye ba söylüyorlar ama sen 1 saat, hani, gö insanın gözünde gerçekten büyüyor. 1 saat değil en azından, işte, 20 dakika ile 30 dakika ile başlamak, ııı, belki seni daha iyi hissettirir. Eee, hem böyle, işte, düzenli beslenme he egzersizleri yapınca, ııı, yani, 1 gün kendini ödül günü yaptığında bile kendini böyle suçlu hissetmeyebilirsin.
Aynen. Evet. Evet. Aynen. Aslında haklısın. Evet. Haklısın. Çok haklısın, tabii, eee, zaten spor yaptığım dönemlerde, eee, hani, o sporu zaten zorla yaptığım için, eee, diyorum ki, hani, "Bu kadar emek harcadım, yemeyeyim bir şey." diyorum. Yani, o spor gerçekten benim, eee, beslenmemi çok, ııı, etkiliyor olumlu yönde etkiliyor. Eee, dediğim gibi aslında, hani, eee, yürüyüşle başlayıp zaten, hani, oksijen almak da çok, uuu, iyi olduğu için özellikle kadınlar için, eee, benim için çok faydalı olabilir ve bunu da belki hayatıma bir rutin olarak sokup, ııı, alışkanlık hâline getirebilirim. Eee, bir de bir şey sormak istiyorum aslında. Eee, ben, eee, su içmekte çok problem yaşıyorum. Hani, bunu nasıl hayatıma sokabilirim? Sence suyu nasıl, böyle, eee, içebilirim?
He he. Çok iyi. He he. Evet. Yani, aslında, şöyle, su içmek gerçekten bazen, böyle, yoğun iş temposunda ya da evde, böyle, günlük işlerimizi, rutinlerimizi yaparken bazen aklımıza gelmeyebilir. Yani, bu çok normal ama, ııı, vücudumuz maalesef çok su istiyor çünkü terliyoruz, belirli bir, işte, kalori alıyoruz. Yani, vücudumuzda ı su ihtiyacı çok fazla. Belki, böyle, hatırlatıcılar kurabilirsin kendine. Eee, ya, telefonuna kurabilirsin, eee, ya da başka bir bilgisayar kullanıyorsan oraya kurabilirsin, eee, ya da, böyle, ımm, çalışıyorken yanına, böyle, küçük şişeler alabilirsin. Yani, sürekli yakınında, böyle, küçük şişe taşırsan, eee, içine, hani, hep su doldurarak, böyle, eee, belki de daha fazla su içmeye eğilim olabilir. Yani, kafein tüketimini nasıl yapıyorsun onları da bilmiyorum ama tabii ki onlar da aslında, hani, sıvı yerine geçiyor ama tabii ki, hani, böyle, eee, suyun yerini tabii ki tutmuyordur. Eee, peki, yani, bu şekilde su, böyle, taşımak sana yorucu gelebilir mi?
Aynen. Olabilir. Haklısın. Evet. Aynen. Tabii. Yo, hayır, aslında bunu yapabilirim. Hatta bir mataram var, eee, onu, böyle, eee, gittiğim yere bazen, böyle, çok dikkat ediyorum. Eee, o zamanlarda, yani, hani, işte, odadan salona gidiyorsam bile hep yanımda taşıyorum onu. Eee, yine aslında o düzenime tekrar dönebilirim. Eee, gerçekten su çünkü, hani, eee, diyette bile çok, hani, su içmediğim zaman, böyle, kilo vermek, eee, dururken, eee, su içmeye başlayınca hemen, böyle, eee, kilo vermem, eee, hızlanmaya başlıyor. Çok gerçekten her açıdan çok faydalı bir şey. Evet, kafein tüketimim var ama eskiden çok daha fazla tüketirdim. Şimdi o kadar, eee, değil, yani, hani, eee, sabah zaten kahveyle başlıyorum ama öğleden sonra da 1 tane içiyorum. Çok abartmıyorum eskisi kadar. Eee, bunun yerine suyu koyup, uuu, suyu, hani, daha fazlalaştırabilirim. Eee, çok teşekkür ediyorum verdiğin tavsiyeler için, beni dinlediğin için. Eee, bunları uygulayacağım. Çok teşekkürler.
He he. Evet. Çok iyi. Hı hı. Evet. Doğru. Rica ederim, benim için de büyük bir zevkti seninle konuşmak. Umarım bu durumu da aşacağına da inanıyorum. Tekrardan görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşça kal.
Hoşça